Ja, genau, genau. Das das das meine ich auch und aber es ist es gibt auch, äh, eine gewisse Art von Erfahrung, die man trotzdem erlangen kann durch die Wettkämpfe und ich glaube, die sind auch ziemlich wichtig, damit man halt zum Beispiel aus ihren aus seinen Fehlern lernen kann, die man während des äh, äh, während des Spiels zum Beispiel gemacht hat so und ja, genau, ich habe dann einfach gemerkt, dass es ich dass ich es einfach liebe, diese diesen Prozess halt von ähm, v von halt, äh, dass man spielt und danach gewinnt oder verliert und dann trotzdem auf auf die Fehler schaut, die man gemacht hat und sich dann verbessert sozusagen. Das
Absolut. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist 'n mega guter Prozess für das komplette eigene Leben, ne? Ich glaube, das kann man super gut eben auch auf andere Lebensbereiche transportieren. Sei es jetzt, ähm, im Umgang mit f mit mit Beziehungspartnern oder mit, äh, Freunden oder Familienmitgliedern oder wie auch immer, ähm, aber eben auch mindestens genauso gut in die Arbeitswelt, ne? Ich glaube, es ist, ähm, einfach 'n extrem großer Vorteil, wenn du aus deinen Fehlern, die du ja vielleicht auch noch im besten Falle selber erkennst, ähm, Rückschlüsse ziehen kannst und sagst: „Ey, das hätte eigentlich 'n bisschen runder laufen können. Beim nächsten Mal versuche ich's mal so und so. Mal gucken, ob ich besser ans Ziel komme.“ Ne, das ist natürlich 'ne mega geile Eigenschaft, ne?
Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm, mhm. Mhm. Ja, genau, und f und 1 Sache, die ich auch von Videospielen gelernt habe, ist, dass man nicht immer wirklich, äh, jemand anderes halt blamieren sollte für seine eigenen Fehler. Das ist auch s das ist halt auch s auch sehr wichtig, weil manchmal ist man halt so frustriert, dass man, äh, nicht seine eigenen Fehler sieht und stattdessen einfach die anderen sozusagen beschuldigt, dass man verloren hat zum Beispiel.
Hm, mhm. Guter Punkt. Auf jeden Fall. Es ist
Genau. Und das ist ich glaube, das ist das ist halt, äh, auch eine sehr gute Fähigkeit, die man halt durch das äh, äh, wie sagt man das, durch das bewusste Spielen und Lernen sozusagen erlangen kann.
Mhm. Mega Punkt, muss ich wirklich sagen, weil hey, ganz ehrlich, um ganz kurz, ne, noch mal 'n 'n anderes Thema da mit einzuwerfen, ich finde das ist prinzipiell wichtig, immer vor der eigenen Haustür erst mal zu gucken, ob da alles in Ordnung ist oder ob da halt nicht doch irgendwas im Argen liegt, was ich selber erst mal bereinigen müsste, ne? Ähm, also, ich glaube, das würde das Miteinander
Genau. Mhm, mhm. Ja. Ja, genau, genau.
zwischen den verschiedenen Menschen auch extrem, hm, vorteilhaft, äh, mitbegleiten, wenn wirklich jeder anfangen würde, vor seiner eigenen Haustür erst mal zu fegen und nicht direkt mit'm Finger auf die und da und der und, hm, hast du gesehen, ne? Ich glaube, ähm, da hast du 'n guten Punkt angesprochen. Hey, wie lange spielst du schon?
Ja, ja, ja. <chuckles> Ja. <chuckles> Boah, schon seit meiner Kindheit, seit ich irgendwie, ich weiß nicht, 5 Jahre alt oder so war. Also, wir haben
Okay. Okay. Und das fing dann mit welcher Konsole an?

Ähm, mit der PS1, glaube ich. <snorts> Ja, es war das war sehr das war schon sehr alt, aber ja, also, mein Vater hat mich halt, äh wie heißt es, hat mir das gezeigt so, beziehungs beziehungsweise meinen Bruder und da habe ich ihm einfach zugeschaut, wie er gespielt hat, und irgendwie sah's halt einfach cool aus. Dann habe ich einfach mitgespielt und s dann ist es einfach geblieben bis jetzt. Also <snorts> genau. Aber gab's gab's bei dir auch so so einen Moment, wo du so ein Hobby einfach, ähm, so machst und danach ha gemerkt hast, dass es halt deine dein Ding ist so?
Oh, okay, okay, okay. Mhm. Mhm. <laughs> Okay. Ja, das ist auf jeden Fall bei mir tatsächlich einfach der Sport. Ähm, ja genau, ich, ähm
Ah, okay.
betätige mich halt unfassbar gerne körperlich aktiv, einfach weil es 'n gutes Ventil ist zum einen, wenn du wirklich mal, äh, ähm, irgendwie Luft rauslassen musst. Ähm, und na ja, dann hast du halt einfach auch den mega ähm, also, du hast halt diesen Kampfgeist, du hast diesen Sportsgeist, du hast, ähm, einfach dieses Teambuilding, ähm, und, ähm, wie gesagt, am Ende des Tages, ne, kannst du dadurch auch deine Eigenschaften für mich so 'n Stück weit mehr stärken. Sprich, dass du meinetwegen zielstrebiger wirst oder dass du 'ne höhere dass du 'n höheres Durchhaltevermögen entwickelst, ähm, und dass man
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
auch einfach imstande ist, wenn man wirklich 'ne gute Kontinuität an den Tag legt ähm, es ist in den bei den Videospielen höchstwahrscheinlich genau das Gleiche, weil so 'ne Lernkurve entsteht, ähm, dass du halt einfach,
Mhm. <chuckles> Ja. <snorts>
Hm, ja, hm, du kannst einfach andere du kannst Grenzen überwinden, sage ich mal übertrieben ausgedrückt, ne?
Mhm. Ja, ja, ja, ja. Mhm. Ich ich verstehe, was du meinst, ja.
Ja genau, das ist halt, ähm, bei mir im Sport so verankert und, ähm, ich habe, ähm, tatsächlich schon das ein oder andere gemacht. Ich war dann relativ lang im Basketball, ähm, <tsk> und habe das auch im Verein gespielt und haben dann auch irgendwie an Europameisterschaften teilgenommen. Also, das war alles noch, ähm, zu Schulzeiten. Das war ziemlich ähm ja, das war ziemlich cool, ähm, um ehrlich zu sein. Ähm, aber
Ah. Oh, okay. Was? Ernsthaft? <snorts> Okay.
na ja, dann kam halt einfach so 'n Stück weit, wie's oft so ist, dieser Bruch vom Teenie-Dasein ins junge Erwachsenenalter so, ne, und dann hast du halt einfach erst mal so 'ne Interessenverschiebung und, ähm, ja, kümmerst dich erst mal um die vermeintlich anderen wichtigen Dinge des Lebens, so wie Party machen und so. <laughs> Ja doch, ähm, das kam dann halt irgendwie so 'n bisschen da dazwischen, <tsk> aber, ähm, wenn man sich da ausgetobt hat, dann findet man irgendwie den Weg auch wieder zurück, weil es gibt also, mir gibt der Sport einfach extrem viel, so.
Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Ja. <chuckles> Wa ach so, okay. Ach so, das das habe ich jetzt nicht erwartet tatsächlich. <chuckles> Mhm, mhm. Mhm, mhm.

Hey cool. Hey, ich mache nämlich grade weil du mich gefragt hast, was ich noch so für Hobbys habe. Ich bilde mich tatsächlich irgendwie relativ gerne weiter und versuche neue, ähm, Dinge auszuprobieren und, ähm, ganz kurz zum Abschluss: ich mache grade so 'ne, äh, Ausbildung zum Innenausstatter tatsächlich. Ähm, und, ähm, grün ist natürlich auch 'ne Farbe, die einen extrem, ne, ähm, ja, erdet und runterholt, ne? Also von der Farbpsychologie her, ähm, macht das schon auch irgendwie alles Sinn, dass du vielleicht irgendwie dann auch wenn du raus spazieren gehst und deine Reels und, äh, so, ähm, außen vor lässt, ne, dass du dann irgendwie wieder so 'n bisschen raus aus dieser Depression kommst, einfach weil, ähm du bist in der Realität so, ne, und du bist dann ja, du bist, ähm, wieder eins mit dir selber und nicht gebeutelt von irgendwelchen Tutorials links, rechts und so weiter und so fort.
Mhm. Oh, okay. Oh, cool. Okay, cool. Mhm mhm. Jo. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm. <chuckles> Ja, ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Ja, ich denke, wir haben gut über dieses Thema geredet, denke ich mal. Danke für das Gespräch auf jeden Fall. Jo.
Auf jeden Fall. Hat mich gefreut. Ja, danke dir, ne? Pass auf dich auf. Mach's gut. <chuckles> Tschau.